Nha, ví dụ ha, à, ba má chồng ví dụ má chồng mình đi, hỏi mình cái: "Mặc cái áo này có đẹp hông?" Mà nếu mà má mình mà hỏi thì mình sẽ nói: "Hổng đẹp" là nói "Hổng đẹp" luôn đó. <laughs> Đúng hông? Đâu có sợ má buồn, đó. <laughs> Còn mà còn má chồng á là nói: "Trời ơi, con thấy cũng được thôi, chứ hông hợp gì mấy nha má. Ừm, hổng mấy hợp đâu, má má má thấy, ừm, cái này má coi coi, má coi lại coi có phải nó ôm quá hông? Hay là nó bó quá hông?" hay gì đó, đại khái: "Cái màu có hợp tuổi hông?" Ứm.
Ừm. Ừm. Ờ, thực sự luôn, thẳng thắn luôn, 100%. Ừm, hiểu. Hiểu, tức là Ừm, cái độ trung thực là nó khoảng chừng, à, ba mươi bốn mươi thôi, phải hông?
Tám ờ, chắc cũng 80% á là xoa dịu cái đã đi, ba mươi bốn mươi à, đúng rồi đó, cỡ 20-30% là trung thực, nhưng mà mình cũng nói nhẹ nhàng, khéo léo, mà họ nhận ra thì nhận, còn hông thì thôi, chứ giờ thẳng thừng á là mếch lòng liền.
Ừm. Đúng rồi, mình cũng phải nghĩ tới cái tâm trạng của người ta, đúng hông? Cũng như, ừm, cái mối quan hệ. Ừm, ô kê, chính xác. Nhưng mà bây giờ mình đặt vô cái một cái tình huống nha, nếu như cái lời nói của bạn á nó có thể gây tổn thương nặng tới tâm lý của người ta, nhưng mà im lặng thì cũng có hại cho người ta, người ta ngây thơ người ta hổng biết cái chuyện đó luôn thì bạn sẽ dùng cái chiến lược gì để mà vừa bảo vệ người nghe nhưng mà vẫn vừa giữ cái tính trung thực?
Có yeah, có những cái mối quan hệ nó rất là nhạy cảm, ừm. Yeah. Yeah. À, có nghĩa là mình vẫn phải truyền tải cái sự thật đó cho người ta thì mới là bảo vệ được, không truyền tải được là đâu bảo vệ được đâu nè, cho nên mình chọn cái cách là bây giờ nói sự thật, nói trung thực, mà nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tức là thí dụ như mình làm cho người ta tâm lý người ta ổn thỏa, mình đưa cho người ta nhiều cái ví dụ, hoàn cảnh tương tự với người ta, á, đặng cho người ta cảm thấy là không lạc lõng, không có một mình, tui, ờ, cô đơn thê thảm gì đâu. Đó, đại khái là đưa người ta vô một cái thế, kêu như là là nạn nhân, nhưng mà g gọi là một cách êm dịu, đó, chứ đừng có đùng cái, nè, trời ơi, bạn bị phản bội, bạn bị phụ tình, đó. Cái đó là coi như mình đẩy người ta xuống cái hố luôn đó. Mình cũng nói từ từ, đó, cho người ta thấm từ từ, hiểu từ từ, đó, mở mở từ từ ra cho người ta tiếp nhận. Tức là mình trung thực nhưng mà mình không có, gọi là, kêu bằng là, đâm thẳng vô tim người ta bằng cái lời trung thực đó, à.
Đúng rồi. Ừm. Ừ. Hiếu. Ừm. Được xoa dịu trước. Đó, đó, chính xác luôn. Ừm, đúng rồi. Ừm. Hiểu. Ừm, tức là cái đích cuối cùng vẫn là trung thực, nhưng mà cái cách truyền đạt nó sẽ khéo léo hơn, đúng hông? Ừm.
Yeah, mình sẽ đi từ cái khối óc xuống cho người ta phân tích trước, <laughs> h cân nhắc lý trí trước rồi xuống con tim, đó.
Ừm, ô kê. Nãy giờ thì cũng cảm ơn bạn với những cái chia sẻ cân bằng giữa trung thực, lịch sự nha.